باقول لك أنا في حاجة مضايقاني كده وكنت عايزاك تنصحني فيها، أنا دايمًا باحِس إن أنا مُرهقة من كُتر الفوضى اللي حواليّا في البيت، دايمًا الدنيا متراكمة في ال البيت ودايمًا الدنيا متكركبة ومهمًا عملت ما فيش مثلًا ساعتين، 3 أبُص ألاقي الدنيا متبهدلة تاني وعايزة تتعمل تاني وأنا في دوّامة في الموضوع دوّة ومش بينتهي على طول متكركب وعلى طول متبهدل، فكنت عايزاك تقول لي أعمل إيه؟
فاهمِك طبعًا ومقدَّر قد إيه أهمية الموضوع ده بالنسبة لِك وقد إيه الموضوع إن الفوضى في البيت طول الوقت أو على طول شِبه متراكمة، آآ امم حتّى لو عملتِ حاجة بتلاقي برضه حاجة تانية لسّه ما عملتيهاش أو لسّه محتاجة تتعمل، في الموضوع ده طبعًا صعب جدًا و وشِبه مُمِل شوية، آآ علشان تقدري تخلّصي كل الفوضى أو الحاجات المتراكمة ودي حاجة صعبة شوية. بس كده عايزِك تقولي لي برضه عشان أقدر أساعدِك وأنصحِك أكتر وأنا تحت أمرِك طبعًا وهاسمعِك بكل إنصات، إيه أكتر غرفة أو منطقة بتسبِّب لِك مثلًا أ أو يعني شايفاها أكتر حاجة فيها فوضى، أو مثلًا مو التراكمات فيها كتيرة جدًا؟
ه آه. هي طبعًا أكتر حاجة بتكون الصالة لإن هي اللي بيكون الرِجل عليها كتيرة يعني من الأولاد وكده ولو حد جِه أو كده، فهي بتكون أكتر حاجة الدنيا فيها متبهدلة وحد يدخُل يحُط jacket وحد يدخُل يحُط آآ عَجلة والّا حاجة، فتلاقي الدنيا كُلّها متبهدلة ومهمًا الواحد يقعُد يعمل ويضبّط ي كإنِك بتلِف حوالين نَفْسك وتبُص تلاقي إيه، الحاجة تانية رجعت تاني، فعشان كده الموضوع عامل لي أرَق وعامل لي يعني عكننة كده و وقالب مزاجي.
ط فاهمِك، فاهمِك طبعًا ومقدَّر جدًا قد إيه الموضوع صعب جدًا بالنسبة لِك خصوصًا مع وجود الأولاد، مع وجود آآ ال آآ يعني في إن أولادِك دايمًا هتلاقيهم بيكركبوا أو بيعملوا حاجات ودي حاجة صعبة شوية، آآ إنِّك ترتِّبي كل شوية وراهم أو إن هم يبهدلوا وترجعي ترتِّبي تاني، م مهما طبعًا علِّمتيهم وهُم لسّه في سِن صغير هتلاقيهم طبعًا بيبهدلوا آآ بدون وَعْي شوية مش زي الناس الكبيرة، بس برضه عايزِك تقولي لي كده الوقت اللي أنتِ ممكن تخصَّصيه لتنظيم مثلًا الفوضى المتراكمة في البيت دي كُلّها، ممكن تاخُد وقت قد إيه؟
بصراحة هي ما بتاخدش وقت، يعني أنا سريعة يعني باعمل الحاجة بسرعة وكده وباضبّطها بسرعة، بس هو اللي بيعكنني إن أنا مجهودي بيرُوح في لحظة، إن أنا بعد ما باخلصها وكده، مجرد مثلًا إن أنا أسيبها بعد ساعتين، 3 ألاقيهم كركبوا الدنيا تاني وبهدلوا الدنيا تاني، وكأني يعني أنا يعني آآ، الوقت اللي استخدمته فيهم باعيده مرتين، 3 في اليوم عشان خاطر الدنيا تبقى مضبوطة، يا إما إن أنا أسيبها مش مضبوطة وطبعًا أكتئب من شكلها، وبقى بدال بقى أنا باعاند فيهُم، باعاند في نفْسي، لأني في الآخر الحاجة قدامي مش كويسة بتقلب مزاجي وبتعكنني وبتعصبني.
فاهمِك، فاهمِك قد إيه الموضوع طبعًا مش سهل خالص، وأنتِ عندِك حق في إن الموضوع يعصب شوية، أو إن أنتِ مهما عملتِ بتلاقي الدنيا رجعت تاني، آآ، مهما اديتِ وقت ومهما رو ومهما بدأتِ تحلي الموضوع، بس خلّيني أفهم منِك كده، أنتِ بتربطي الموضوع ده يعني، آآ، يعني إن إنِك تسي إنِك تشوفي كركبة وكده، وإنِك تشوفي الدنيا مش أحسن حاجة، بتقدري تستحملي الأولاد في إن هُم يعملوا كده وترجعي تنظمي تاني، والّا النظام ما بيكونش بنفْس الدقة اللي كان عليها في الأول؟
أحيانًا لأ ما بيكونش نفس الدقة بصراحة، وخصوصًا إن في حاجات أساسًا متكركبة في المكان أساسًا م مش بيستخدموها، دي بقى أنا مش لاقية لها حل. يعني فوق فوق إن الدنيا الطبيعية مش مترتبة، في حاجات بقى إيه زيادة كده موجودة على جنب هنا وزيادة موجودة على جنب هنا، مش عارفة أخلص منها ومش عارفة أوديها فين. دي برضو من ضمن الحاجات اللي مؤرقاني، لأن مهمًا وضبت ورتبت هي بتفضل مكانها ما بتتحركش، آآ حتى لو غيرت مكانها من مكان لمكان هي برضه في وشي، فبتخلّيني متعصبة منها ومش لاقية لها مكان دي كمان. فالناحيتين برضه بيضايقوا.
فاهمِك، فاهمِك، فاهمِك، ودي حاجة طبعًا تضايق. خليني بس، آآ أفهم منك برضه حاجة مهمة أوي، آآ، بعد ما عرفت قد إيه الموضوع ده مهم جدًا بالنسبة لك إن أنتِ مهما رتبتِ ومهما عملتِ برغم حُبِك للأولاد، رغم إن هُم، آآ مش بوعي كافي إن هُم ع بيعملوا إيه بالضبط، ل لأن هُم طبعًا بيلعبوا بحُب وكده، وأنتِ أكيد طبعًا بتحبي تشوفيهم كده. آآ
أكيد طبعًا.
يعني. <tsk> لو فيه أي كراكيب في البيت، بي في كراكيب مش بتُستعمل خالص؟ يعني فيه أي نوع كراكيب أنتِ عندك في البيت مش محتاجاها خالص، والَّا كلها حاجات بس محتاجة تتنظم؟
آه. بُصّ، هو فيه حاجات يعني أنا مش باستخدمها بس في نفس الوقت إيه يعني مخلّياها كده ممكن أبيعها أو حاجة يعني آآ، هي م واخدة مكان وهي برضه يعني ليها تمَن ما ينفعش إن أنا يعني أرميها، يعني هي مش كراكيب تترمي، هي حاجات مهمة يعني، بس في نفس الوقت أنا مش محتاجاها فشُفت إن أنا ممكن أبيعها، أو حتى أدّيها لحد من أصحابي بس أنا حاليًا آآ، مش لاقية لها حاجة، مش لاقية لها حلّ، فهي موجودة لغاية لمّا يطلع لها حل آآ، كون إني أنظّمها طَب أنا هانظّمها إزاي؟ هي أصلًا أنا ما باستخدمهاش في البيت هي حاجة زيادة عندي، فعشان كده هي ب برضه من ضمن الحاجات اللي مأثّرة على نفسيتي.
فهمتِك، يعني هي حاجة زيادة لكن م طبعًا ممكن تكون م م يعني مأثرّة جدًا في الكراكيب أو التراكمات اللي موجودة في البيت، آآ، أو ممكن يكون نفس الحاجة فيه منها حاجة و2 يعني ده بيحصل جي بيحصل أوقات كتيرة جدًا، وإن أنتِ تفكّري في حتة إن إنتِ تطلّعي حاجة من الحاجات دي لصحابك، أو إنِّك تتبرعي بيهم، دي حاجة دي فكرة حلوة جدًا، بس حلّ الموضوع يكمن الفترة اللي جاية في إن أنتِ حاولي تقسّمي على قد ما تقدري المهام اللي وراكِ، يعني لمهام صغيرة، يعني مثلًا، مثلًا لو أنتِ شغل، الشغل اللي أنتِ ت هتشتغليه في البيت عشان نرتِّب الموضوع كلّه بالكامل هياخد مثلًا 4 أو 5 ساعات ممكن ترتّبي مثلًا تشتغلي نُصّ ساعة، وتريحي نُصّ ساعة، وترجعي نُصّ ساعة وترجعي، بحيث إن أنتِ تلاقي نَفسِك يعني كُلّ، كُلّ حاجة مهمة بتعمليها خدتي break ما بين كُلّ حاجة وحاجة، جربتِ تعملي الموضوع ده؟
آه، فعلًا. آآ، ما أنا قُلت لك أساسًا فكرة إن أنا آخد وقت في ترتيب البيت هو مش مضايقني، لأن أنا ما باخدش وقت كبير، لأني أنا بارتّبها بسرعة وكده، هي المشكلة اللي بتضايقني أكتر مش الوقت، هو المشكلة اللي بتضايقني إن أنا باحس إن أنا اللي عملته كأنه ما اتعملش، بسبب إن هو بيرجع تاني، وإن أنا لمّا بابُصّ على البيت كده شكله ما بيعجبنيش، بسبب الكراكيب المحطوطة على جنب، فهو ده اللي الحقيقي اللي بيضايقني أكتر وبيزعجني، الوقت مش أوي يعني لأني آآ، عشان أنا دايمًا بارتبه فما بياخدش وقت كبير معايا، لكن فكرة إن دايمًا بارتبه هو اللي مضايقني.
إمم. فف ففكرة إنِّك دايمًا بترتبي الحاجة وإن أنتِ على طول بتعمليها دي حاجة مضايقاكِ، بس الموضوع ده هيتحَلّ بإن أنتِ لو حاولتِ على قد ما تقدري إن أنتِ تبعدي الحاجات اللي أنتِ مش محتاجاها، يعني أي حاجة في منها قطعة أو 2 أو 3 في بعض الأح في بعض الأُسَر أو بعض البيوت بيبقى بتوصل للموضوع ده، حاولي تخلّي بس الحاجة اللي أنتِ عايزاها، آآ، مش الحاجات الباقية، الحاجات الباقية اللي أنتِ مش محتاجاها تقدري تتبرّعي بيها مثلًا تقدري توديها لحد من أصحابِك زي ما أنتِ قُلتِ من شوية أو حد من صاحباتِك ممكن يستخدمها، أو إن أنتِ تقدري تبيعيها كمان، يعني ممكن تشوفي marketplace مثلًا أو أي سوق على في أي منصة وتبدأي تبيعيها وتكت يعني وتكس وتكسبي فلوس منها بدل ما هي موجودة ومركونة. الكراكيب دي مجرّد ما هتتشال، هيتشال جزء ح و يعني ما لا يقِلّ عن 30 أو 25% من الكراكيب أو من الحاجة المتراكمة وعايز أقول لِك لو أنتِ مش عايزة تبيعيها خالص، في حل ممكن أقوله لِك، لو عندِك basement صغير أو غرفة مش محتاجاها، أو مثلًا سطح كده تقدري تحطّي فيه الحاجات اللي أنتِ مش بتستخدميها، الموضوع ده هيفرِق جدًا معاك إن أنتِ تقدري تحتفظي بيها وتفضل موجودة تحت عينيكِ لو احتجتيها آدِيها موجودة، ما احتجتيهاش خلاص، عادي يعني هي بعيدة ع بعيدة عن العين.
صح. حلو، آه. فعلًا، بصراحة أفكارك جميلة كلّها. آه، أفكارك جميلة كُلّها بصراحة وأنت بتقولها كده أنا حسّيت نفسيًا إنّي ارتحت أساسًا من قبل ما أبتدي في اللي أنت بتقوله. يعني فكرة إن أنا مثلًا يعني ممكن أدّي حاجة لصحابي ماشي، فيه كام حاجة ممكن فعلًا عندي منها كذا قطعة وفي نَفْس الوقت هي يعني م مش حاجة يعني أنا م محتاجة أستخدمها أو محتاجة أبيعها. وفكرة برضه إن أنا يعني أحُطّها في آآ عندي مخزن فعلًا مخزن يُعتبر فاضي، بس عُمْر ما جِه على بالي إن أنا آآ أراكمهم في المخزن، بس على الأقل ما أشوفهمش يعني مُجرّد ما أنت قُلت إنّي أمّا أشيلهم، هيشيلوا ال الفوضى والكراكيب، أنا ارتحت لإن الفوضى والكراكيب هي اللي واقفة على قلبي. فكون إن أنا أشيلهم وأحُطّهم في مخزن، هم موجودين بس في نَفْس الوقت مش قُدّام عينيا، ففكرة إن هم مش قُدّام عينيا دي م قد إيه ريّحتني وطمنتني إنّي آآ، هاشوف البيت شكله حلو وهارتاح وهاحس إنّي مش متعصّبة وكمان مش هاتضايق من الولاد لإن هم كمان من في الحا آآ في الحاجات الزيادة دي هم مالهمش ذنب فيها. فيعني دي بجد أفكار كويسة كُلّها يعني أنا مُمتنّة إن أنت قُلت لي عليها وكده. شكرًا بجد على آه.
بالضبط. في حاجة تانية. عفوًا طبعًا، عفوًا طبعًا. في حاجة تانية صغيرة كده لو عملتيها يعني يعني آآ المشكلة اللي أنتِ فيها دي بس محتاجة خطة صغيرة، محتاجة خطة للتخلُّص من أي حاجة أنتِ بتعمليها، سواء هتتبرّعي أو تبيعي أو إنِّك تخبّيها زي ما أنتِ قل زي ما قُلت لِك كده آآ، يعني أو تحُطّيها على جنب جنب كده. حاولي على قد ما تقدري يعني إيه، تعملي شوية إجراءات كده إنِّك تحافظي على نظام البيت علشان الولاد ما يبهدلوش البيت كل شوية. يعني مثلًا لو هتروحي الsupermarket، حاولي جت تحاولي على قد ما تقدري تجيبي لهم حاجات على القد مش حاجات كتيرة، بحيث إن هم لمّا ي يستخدموها مثلًا ما يبهدلوش المكان، والحاجات خلاص اللي هم استهلكوها من فترة زي ما قُلت لِك خلاص إحنا عرفنا هنعمل فيها إيه، هنحُطّها على جنب أو هنست أو هنودّيها لحد محتاج. وإنِّك ت دايمًا لمّا تجيبي لهم الحاجات تجيبي ل ت تجيبي لهم الحاجات اللي على الحد الموضوع على على على القد يعني، الموضوع ده هيحِد كده من استخدام آآ أي حاجة أنتِ بتعمليها، وفي نَفْس الوقت مساحتِك هتكفّيكِ، سواء مساحة الغرفة، مساحة الصالة، مساحة أوضة الأطفال بتاعتهم. المساحة هتكفّيهم وأي حاجة زيادة دايمًا هنخرّجها علشان الأوضة دايمًا تفضل فاضية، بحيث إن لو أي كركبة حصلت تلمّها على طول.
آه، صحيح. معاك حق فع جميلة أوي برضه الفكرة دي بصراحة، أفكارك كُلّها جميلة بصراحة. فكرة إن أنا يعني أعمل خطة تخلُّص دي وأشيل الحاجات اللي هم بيستخدموها اللي مالهاش لازمة مثلًا أو اللي هي متكرّرة دي برضه بتفرق معايا كتير فعلًا ولو عملتها حاسّة إن أنا نَفْسيتي هترتاح وهابقى مبسوطة، وهاحس إن الفوضى دي قلِّت أو إن هي شِبه مش موجودة. بجد مش عارفة أقول لك إيه، يعني كل نصايحك جميلة وهاطبّقها كُلّها وهاعملها، وحاسّة إن أنا ارتحت من قبل ما أعملها أساسًا وحلّيت مشكلتي. بجد شكرًا إن أنت سمعتني وادّيتني نصايح كتيرة غالية، شكرًا كتير.
عفوًا طبعًا، أنا موجود في الخدمة في أي وقت مُنصِت ومُستمع ليكِ ولو احتجتِ أي حاجة تانية هتلاقيني موجود، شكرًا جدًا ليكِ.